ใช่เลยครับ แล้วยิ่งถ้าอยู่ในที่ทำงานน่ะเนาะ ก็ ต้อง ว่า ในที่ทำงานก็จะมีคนหลายวัย ใช่ไหมครับ ก็จะมีทั้งรุ่นน้องเราจนไปถึง โอ้โฮ รุ่น เอ่อ เกือบเกษียณแล้ว แบบเนี้ยนะครับ ซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าในแต่ละรุ่นเนี่ย บางทีเขาอาจจะ เอ่อ โอเคกับการพูดตรงมากน้อยไม่เท่ากัน อะไรแบบเนี้ยเนาะ ยิ่งถ้าเป็นแบบว่าวัยใกล้เกษียณแล้วเนี่ย ก็เรียกได้ว่า เราทำอะไร ก็ต้องเกรง ใจ จะพูดอะไรเนี่ย ก็ต้องอ้อม ๆ นิดหนึ่ง เรียกว่าพูดจาภาษาดอกไม้ ได้ เลยนะครับ ซึ่ง ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์เนาะในการที่จะแบบ จะเรียนรู้ตรงนี้ได้อะครับ ใช่
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ค่ะ อื้อฮือ โอ้ ค่ะ <chuckles> ค่ะ ใช่ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องประสบการณ์น่ะค่ะ อยากรู้ว่า เรามีการสังเกตสัญญาณอะไรบ้างไหมคะ ในการที่จะ เราจะตัดสินใจว่า คนเนี้ยเราจะพูดตรงได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะ?

ใช่เลยครับ เรียก เรียกได้ว่า เหมือนต้องปรับตัวแหละเนาะ แล้วก็ยิ่งถ้า อยู่ การ การทำงานที่อาจจะมีหลายแผนกหลายอายุเนี่ย โอ้โฮ! ต้องบอกเลยว่า ถ้าช่วง 5 ปีแรกอาจจะต้องค่อย ๆ ปรับนะครับ แล้วก็ คอย ดูว่า รุ่นพี่เขามีการใช้คำพูดแบบไหน แบบว่า เราก็อาจจะต้องคอยสังเกตด้วยนะครับว่า เวลาคน เราพูดตรงไปเนี่ย ไปขอความช่วยเหลือ "เอ๊ะ ทำไมเขาไม่ค่อยจะให้ ความ เราเลยเนาะ แต่ว่าทำไมอีกคนเนี่ยพูดอ้อม ๆ พูดเพราะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ อุ๊ย! ทำไมมีแต่คนเอ็นดู" อะไรอย่างเงี้ย มันก็เกี่ยวข้องกับการทำงานเนาะ เพราะเราทำงานในกับ กับคนหลายช่วงอายุต้องปรับครับ ใช่
ค่ะ อืม อือฮึ อ๋อ ค่ะ ใช่ ค่ะ แล้วถ้า เป็น เอ่อ ช่วงวัยที่เป็นวัยเริ่มทำงานใหม่ ๆ ล่ะคะ เราเนี่ย จำเป็นจะต้องพูดอ้อมกับเขามากน้อยแค่ไหนคะ?
อา